うーん。
うわあ、ちょっとごめんなさい。ちょっとでもそんな、1000人とかじゃ絶対ない、100、ひゃくにんない、100人もないかな、なんかちょっと分かんないです。お座敷のところと、その下に今度ベンチの席とかもあるんで。
<giggles> はい、ああ。 うーん。なるほどなるほど。 あ、じゃ、結構まあ、席は確保はされてるんですね。うーん。ふうん、なるほど。ええ。そっかそっか。で、やっぱりそのね、はあの、もう今ね、駆け込んでくる正面って言ったけど、ものすごい迫力ですよね。
そうですね、はい。 そうですね、はい。 そうなんですよ。なんか、あの、まあやっぱぱりその場所が正面でこっちに迫ってくる感じが
ああ。 はい。 わあ。
あったんで、うーん、なんかすごいそれとなんか場の、今まではその、その現場ってやっぱテレビ放送とかで中継はされてるんですけど
はい。 ええええ。 ああ。はい。
うん、なんかな生で見るこう臨場感みたいなのは、やっぱり画面越しでは感じないものがありましたよね。
ええええ。 いやあ、本当ですね、なんかね、みなさんの表情とか汗とかね、なんかこの熱気、っていうのはやっぱりね、現場じゃないと感じないですよね。
あ、すはい。 そうなんですよ。
ああ。いや、でも、どうでした？もうやっぱり凄い感動しましたか？うわあって燃えましたか？<chuckles>
あ、なんかちょっと鳥肌が立ちましたね。
ええ。いや、なんか話聞いててこっちも鳥肌が立っちゃうような感じがしますけれども、うーん。え、じゃあ、そこはもうじゃあその大体4時45分ぐらいから、まあ、ね、全部が終わるまでどのくらいいるんですか？
ええ。 はい。 あのですね、ええっと、もうだいたい、ええ、7時ぐらいには確か終わってるんですよ。一番最後のその走る流れが
ええ。 うーん。 はい。
かなり結構長いコースを走るんですよね。どれくらいなんだろう？ちょっと結構長いコースをこう走って、最後にゴールするのが、多分7時前ぐらい、もう朝のうちには終わるんですけど、もう最後の方はやっぱりもう太陽が見えてるんですよね。
うーん。 ええええ。 ええ。 おうん。